Mm, iba yun eh, kasi pagtataksil yan eh.
Ah, kasi alam niya 'yon mabait ka. Hmm, ang masaklap pa minsan se syempre dahil kilala kang mabait may ginawa siyang hindi maganda laban sayo ang isip niya "'Yaan mo na, tanga naman yan eh. Ano naman 'yan eh, sobrang bait yan, uto-uto yan, hmm, isang oo, bilhan ko lang ng merienda eh, yung favorite niyang merienda okey na 'yan sige na akong bahala."
Mhm. Oo, madali yan eh, uto-uto naman yan eh, oo, konting ano ko lang yan, oo. <laughs> Oo, alam kong kiliti niyan.
Oo, 'yon ang ano 'di ba? Na kahit alam niyang alam niya ikagagalit mo, ikasasama ng loob mo 'di ba eh, ginawa pa rin niya. 'Yun na masaklap.
Mm. Mm. Kasi ako si ano eh, eh, sinsero akong tao eh, kumbaga parang ako parang tinatrato kong kaibigan yung isang kaibigan pero siya naman pala hindi. Nakikipagtawanan lang, gusto lang ng tsismis, gano'n.
Mhm. Oo. Oo. <laughs> Oo, sa'yo sa part mo, seryoso kang tao, kaibigan. Sa kanya parang oo, parang ginagamit ka lang niya 'no?
Mm. Laro-laro lang, gano'n. Tama.

Baka ini-stalk ka.
Ayun na nga yung sabihin ko, ano ba parang, eh, kailangan ko i-block paano kung mag-iba ng account. Kaya ako alam mo sa kagustuhan kong gu naisip ko na nga, eh, na gumawa ng account na iwan ko na yung ano parang walang connection na mga tsismoso kasi.
Ah. <laughs> In <chuckles> So, wala ng ano second chance, wala ng forgiveness pagka-gano'n?
Alam mo, unless na may makakabawi o matutulungan ako dahil ako'y may problema. Okey lang pero pag yung nanggugulo pa din after sampung taon, wag na. Oo. Tama na.
Mm. Ah, 'wag na lang. Ah. Ayun ah, salam maganda yung napag-usapan natin, at ah. Oo bit marami akong nakuhang pointers sa 'yo. Maraming salamat, ah, God bless, ingat-ingat. Paalam.
Mm. Medyo bitin, sige. maraming salamat. Mm, ako din. Paalam.